Mmh mh. Mais, heu, bah
Mmh. Bah, en regarde sur, heu, Trip.com, tu as tu as souvent des choses pas chères. Heu, bah, ouais, moi je cha je checke tous les trucs de machin. Kiwi, Trip Trip.com, heu, gé généralement aussi ouais, après je me mets su non, vente privée c'est je trouve que c'est cher, ouais, en fait, ça dépend, ça dépend toi, ton budget. Après, heu, généralement, je me mets en navigation privée sur, heu, Google Flights, pour, heu, chercher les bons billets d'avion, heu, des hôtels, heu, Hotels.com ou Booking.
Ah, ouais? OK. Mmh. <chuckles> Ventes privées, là? C'est trop cher. Ouais. Mmh. Mmh mh. OK.
Hotels.com, je le prends, parce qu'en fait, je sais qu'au bout de 10 fois, je peux avoir une nuit gratuite. <chuckles>
Mmh mh. Ah, c'est vrai?
Ouais, ouais, ouais.